آه، بالضبط كده.
ده في كل الأيام، حتّى في الأجازات؟
ده بُصّ حتّى في السيول، عارف لو في سيول هامشي اتمشى في البحر <laughs> آه، ده باقول لك ده بُصّ ده كُلّ يوم، يعني الأيام دي مثلًا في مطر قوي جدًا موجود عندنا دلوقتي، فبُصّ حتى لو الصبح والدنيا ساقعة جدًا ومتلّجة وبتاع، هو خلاص اتعوّد، لازم أطلّعه وأعمل له ال الشمسيّة بتاعته امم.
تش ياه! للد للدرجة دي! <giggles> آه. مش هُم بي مش شمسيّة آه، أنا كنت لسه هاسألك إن هُم أصلًا بيخافوا من المَيّة، بس أنت بتقول شمسيّة، فآه كده الموضوع منطقي.
آه. لا، باضبّط له شمسيّته وبتاع، وب ب بالبّسه كمان لبس كده، اللي هو حتّى لو مَيّة جات ناحيته ما تغرّقش رِجليه، وما تغرّقش ي يعني الحاجات بتاعته، الفرو.
طيّب والفطار؟ يعني هو بيصحى أنت بتخلّيه يتمشّى على لحم بطنه كده، والّا هو بيفطر مثلًا الأوّل؟